C'est ça, c'est ça, oui. Ah puis, hem, maintenant, on va dire, heu, on sait pas vraiment, heu
Et heu
dans combien de temps arrivera, heu, la retraite, heu? De quel montant elle pourrait être, heu? Donc, heu, donc, i c'est c'est peut-être qu'aussi, heu, ça paraît tellement loin que se dire de de se priver aussi longtemps pour ça sans savoir et et puis, il y a toujours ces histoires de de personnes qui sont arrivées à la retraite et où ça a pas duré plus d'1 an ou 2. Donc, heu c ça donne pas envie, heu, de d'y mettre aut de mettre autant de côté pour ce pour finalement une période qui sera peut-être très courte. Et puis, heu, puis, il y a on va dire une certaine confiance encore qui reste dans le système de se dire bon, j'aurai quand même suffisa suffisamment dans tous les cas. <chuckles>
Oui. Oui, malheureusement, oui, oui. Oui, oui, oui, bah après je rejoins ton ton point de vue, heu. Bah je pense qu'aussi la génération, elle a elle a changé, heu, par rapport à avant heu heu. Je je vois en parlant avec d'autres personnes si c'est pas du tout les les les mêmes arguments que qui qui sortent maintenant que par rapport à à ceux d'avant.